Oggi si parla spesso di natura. Volevo chiederti, raccontami com'è stato un posto in cui sei arrivata e ti ha, magari, particolarmente emozionato. Cos'hai provato in quel momento?
Allora guarda, mhmm, vorrei fare una premessa: Ehm, io sono molto amante del mare, cioè la natura per me è mare <chuckles> praticamente. Quindi, ehm, perché non mi piace tantissimo, non lo so, il bosco o, mhmm, ehm, sostanzialmente il dove stanno tanti insetti, zanzare non preferisco <chuckles> sinceramente, è proprio
Okay. <chuckles> Ti capisco, concordo. <chuckles>
<chuckles> C'ho proprio non lo so, è un senso di, mhmm, non so le le le zanzare mi mi infastidiscono tantissimo, anche durante la notte, banalmente, durante l'estate. Quindi, mhmm, andare proprio nel covo <chuckles> delle zanzare, no, <chuckles> no, <chuckles> anche no. Ehm, mi piace tantissimo il mare perché mi trasmette un senso di libertà assurdo, cioè è una cosa, mhmm, inspiegabile. Allora, un luogo naturale che mi ha emozionato tantissimo è stata, ehm, la Sardegna. Il mare della Sardegna è una cosa wow cioè nel senso wow <chuckles> non ho spettacolare spettacolare. Il mare cioè cristallino, ma poi vedevi proprio tu l'escalation dei colori del mare bello veramente, ehm, la sabbia bianca, ehm, come fondale è una cosa, mhmm, talmente suggestiva, cioè è una cosa fantastica. Quindi, fin da piccola e ehm, la Sardegna l'ho visto per la prima volta l'ho visto, ehm, ai miei boh, 6 anni, 7 anni, che andai al mare con mamma e papà. E lì, diciamo che, mhmm, a parte che mi è piaciuto perché, in primis, ho i ho imparato a nuotare, mi hanno insegnato a nuotare lì, quindi vabbè proprio <chuckles> come contorno <chuckles> ehm, sì come contorno il mare della Sardegna per imparare a nuotare è una cosa fantastica secondo me
Certo. <chuckles> Eh, certo! <laughs> Spettacolare, certo. Okay, okay. <chuckles> <chuckles> Bravi, bravi. <chuckles> Hai iniziato alla grande, diciamo. <chuckles>
Sì, sì, sì, sì. E poi vabbè, nel senso il a me piace <clicks tongue> le persone, ehm, spesso e volentieri preferiscono la piscina, cioè almeno i miei amici, le persone che conosco, perché a loro infastidisce, ehm, quel senso di, mhmm, ehm, secchezza che ti può dare il mare, sai la pelle comunque sì, sì, sì. Quindi pure il fatto un po' di, mhmm, <clicks tongue> la salsedine addosso che ti dà ha un senso anche un quasi di, mhmm, s qualcosa di che di, mhmm, <clicks tongue> appiccicoso addosso, quasi, no, infatti mi piace tantissimo proprio il senso di, mhmm, di sale sulla pelle, l'odore che ti lascia, per me è una cosa, mhmm, bellissima, cioè è una potrebbero fare una fragranza per me, praticamente Bellissimo! Sì, sì, mi piace tantissimo. E poi vabbè, ehm, a volte spesso e volentieri mi capita ancora adesso, ehm, di, mhmm, quando vado al mare perché a me poi il mare e tutti i luoghi dove sta il mare per me sono cioè emozionanti. Il mare ti dà delle sensazioni, delle vibes assurde, <chuckles> cioè non lo so, ehm, cosa mi mi succede.
La salsedine, sì, sì. Certo. Okay. Okay. <laughs> Sei stregata dal mare. <chuckles>
Sì, sì esattamente. Cioè io sono veramente tanto amante. Ehm, a volte mi mettevo con il lettino vicino la boa, praticamente il lettino quello lì gonfiabile vicino la boa, ehm sai perché poi se uno si mette sul lettino e e <chuckles> e non controlla
Certo, ti ritrovi in Marocco dopo. <laughs>
Esatto, esatto. <chuckles> Sì, ma è aperto quindi per evitare questa cosa mi mettevo vicino la boa con la mano, e mi mantenevo lì praticamente mi piace quel, mhmm, quel rumore di onde
Giusto.
che si sente, soprattutto quando uma il mare è piatto, e ci sono onde piccoline. Quindi io, poi, avevo proprio le orecchie, quasi, no, nell'acqua, no, perché poi il lettino è basso, e alla fine non è che c'è tutta da sta sta distanza tra tra il mare, <chuckles> cioè tra te e il mare esatto quindi si sentiva benissimo proprio tutto il il il rumore del mare che si muoveva sotto di me. Bell cioè una cosa fantastica. Cioè mi dava proprio mi rilassavo in modo, mhmm, come ma cioè come mai veramente, mhmm, nessun'altra cosa mi rilassa quanto quel rumore.
Certo. Tra l'acqua e te, cert Il miglior massaggio della tua vita. <chuckles>
No veramente, è un rumore n così suggestivo che nessun altro rumore mi dà quelle sensazioni di proprio di di relax. Infatti quando io m quando io or cioè non riesco a dormire la notte, vorrei stare lì su quel lettino però ovviamente anche mettendo su il sottofondo quel rumore non mi dà le stesse cose. Purtroppo no <chuckles> praticamente.
Capito. Sì non è la stessa cosa chiaro perché lì è un'esperienza a 360 gradi, quindi chiaramente è molto più immersiva la realtà di quanto uno possa cercare di, ehm, diciamo di riprodurla, ecco. Ehm, c al di là dell'aneddoto super carino che ti hanno insegnato a nuotare, hai avuto magari in età un po' adulta un, ehm, un aneddoto particolare che hai, mhmm, che hai vissuto, magari anche in un momento di positivo o negativo quindi di felicità o di difficoltà, ehm, che ti ha, ehm, reso magari più profondo questo rapporto già superlativo che hai con il mare?
Sì. Esatto, esatto. S Eh, sì, guarda, uhm in realtà, ehm, 2 ehm, fortunatamente 2, ehm, episodi positivi, perché ho sentito di persone che hanno avuto anche episodi negativi. Episodi positivi: allora ho fatto 2 esperienze carinissime che wow cioè, nel senso wow solo al pensare veramente stupende. Allora la prima è stata il mhmm, praticamente
Ottim Mh-mh.
l'immersione subacquea, cioè lo snorkeling, perché sono andata a Sharm el-Sheikh con dei miei amici, e lì danno la possibilità di fare varie escursioni, tra cui appunto, ehm, sai il l'immersione e lo snorkeling per, ehm, la barriera corallina. Stupendo veramente dei colori assurdi, stare lì, cioè veramente mi sono sentita Ariel della Sirenetta. È una cosa bellissima. <chuckles> E poi, ehm, vabbè anche, mhmm, lo il kayak che ho fatto però, ehm, nel mio nella mia città, praticamente, cioè nelle vicinanze comunque sulla Costa Amalfitana
Sì. Certo. <chuckles> Okay, bello.
ehm, però lo snorkeling, cioè è stato bello a parte che vorrei provare anche ad andare p a, mhmm, diciamo a, mhmm, profondità più cioè più assurde.
Immersi immergerti con le bombole, dici?
Sì, sì, sì, però ovviamente, ehm, devo vedere mhmm sì, sì, sì lì, ehm, devo andare un attimo più nello specifico però mi piacerebbe tantissimo, perché il mare è così, mhmm <clicks tongue> bello o che cioè quasi, appunto, che ti abbraccia, però allo stesso tempo ti potrebbe anche pugnalare perché è anche molto pericoloso, e questo suo lato criptico, enigmatico perché poi non non conosciamo tutto il mare, no, noi esseri umani. Ehm parte ancora inesplorate ci sono, e questo a me mi mi mi prende molto, mi incuriosisce in una maniera assurda, <chuckles> veramente. La la non conosc l'ignoto, diciamo così.
Vuole il brevetto, sì, sì, sì. Ci, mh. Certo. Certo. Certo, beh, eh Sì, sì. Beh quando quando uno si immerge infatti ti da proprio quella sensazione di di ignoto, quando vai p in profondità, ti ti confermo. Sì, sì è molto bello. E' un'esperienza che dovresti fare. <sniffs>
Sì, sì, sì, sì. Banalmente, anche io, mhmm, sono andata quest'estate sono andata ad a a Trapani, abbiamo visitato le isole Egadi. Lì praticamente ti fanno fare perché stavo col gommone, le inversioni e le varie ca mhmm, immersioni e le varie calette, cioè non immersione dai i tuffi in mare aperto praticamente. E sotto c'era un mare blu profondo, e tu non vedevi manco i tuoi piedi, praticamente, cioè talmente che era scuro e profondo. E quella cosa tipo ai miei amici metteva ansia, a me metteva curiosità e adrenalina. Cioè <clicks tongue> io non d io non dico che uno debba essere temerario al 100% perché comunque uno deve avere sempre un po' di ansia dell'ignoto, però a me il mare incuriosisce tantissimo. Quel blu profondo, cioè io dicevo: "Ma che c'è s là sotto, vorrei avere le branchie, vorrei scendere fino agli abissi" sì, mi attira tantissimo quindi mi me mi me mi dà un senso di adrenalina, ma anche di libertà perché poi lo vedi lì immenso, tu puoi immergerti, nuotare, fare quello che vuoi là dentro, no, cioè non lo so, è una cosa stupenda. Ti senti anche leggera, perché poi la salsedine ti dà leggerezza. E' una cosa stupenda.
Sì. Sì? S s mamma mia. <chuckles> Certo. <laughs> Certo. Sì, ancora più della cucina, certamente.
Sì, sì, sì. E quindi questa diciamo è è stata una cosa dell'immie cioè questo fatto di immergermi, mhmm, nel, mhmm, diciamo il mare aperto il mare blu sotto è stata una bella cosa però io a avrei voluto veramente immergermi, cioè come fanno i sub praticamente con le bombole, però non ho potuto. Però il blu profondo mi mi d mi dà curiosità più che <chuckles> mettermi ansia o paura. Non non mis non mi trasmette timore. <chuckles> Ehm, poi come stavo dicendo il kayak pure è stata una bella esperienza, perché poi lì stai lì, ehm, dalla mattina, ehm, diciamo che, mhmm, fai dei giri così nel mare e poi a una certa arriva il tramonto, ed è la parte più bella secondo me.
Okay, chiaro. Wow! Bello! Me lo sto immaginando! <chuckles>
<chuckles> Il tramonto è stupendo, cioè è proprio un'imma non lo so un è tutto su così suggestivo, ti dà un senso di, mhmm, oddio è come se ci fosse proprio lì in quel, ehm ehm, in quel diciamo l'incrocio tra mare e tra, uhm, uhm tramonto, tra il sole che sta tramontando ci fosse una risposta al senso della vita, che tu però non puoi cogliere. Non so come spiega cioè nel senso mi dà queste vibes. È come se ci fosse lì il senso della vita, no, il fulcro. Però è lì sconosciuto e tu non riesci a coglierlo. Però che ti chiama, e quindi ti dà quasi un senso, non dico di a mhmm, che ti appaga però quasi, capito, sta lì, lì per appagarti sì. Eh, mi da delle vibes cioè questo tipo di emozioni, che, mhmm, vivo durante, appunto diciamo quando c'è il tramonto al mare, quando ci sono le onde che mi abbracciano così, cioè è una sensazione che non mi dà nient'altro. Non non riuscirei <chuckles> praticamente a far sì che altre cose mi trasmettono la stessa cosa. Ti devo dire la verità.
Okay. Ho capito. Bello, bello, molto bello Bellissimo, eh beh, ci credo ci credo. <chuckles> Raccontandolo mi ci fai immergere pure a me, figurati. <chuckles>
<chuckles> Ehm, guarda che, ehm, pure per quanto riguarda la barriera corallina
Sì.
pure è stato bellissimo, cioè lì, mhmm, praticamente io toccavo <chuckles> non lo so le l mi sentivo parte del mare, no, perché comunque purtroppo l'essere umano non cioè è estraneo al mare, non è il suo habitat naturale, ovviamente. E quindi per un per un po' quando ero lì a a diciamo a scoprire la barriera corallina che toccavo, cioè stavo lì nelle vicinanze e tutto wow, cioè nel senso mi sentivo parte del mare <chuckles> per una volta. <chuckles>
Cert Ti sentivi a contatto con quel sistema sistema di vita diciamo un po' a sé stante. Ehm, della tua quotidianità questo amore per il mare che a meno che tu non abbia la fortuna di vivere sempre in vacanza, <chuckles> chiaramente non non potrai vedere o vivertelo in questo modo tutti i giorni. Ehm come ti ha cambiata? Ti ha influenzato magari anche nelle scelte di vita anche il discorso sulla temeria sulla temerarietà che mi facevi?
Esatto, esatto. <chuckles> Allora si, io sono una persona un po' senza paura, cioè da un lato, ehm, non se cioè nel senso sono anche prudente, perché comunque come ti ho detto per quanto il mare non mi faccia paura, ehm, banalmente il fatto di mettermi vicino alla boa con le lettino vuol dire che comunque tutto sommato c'ho anche una coscienza, cioè nel senso, non ho paura però so che, mhmm, qualora io dovessi, ehm, n cioè non devo sfidarlo il mare praticamente. Cioè io devo stare nel mio. Non avere paura, però comunque non sfidare la sorte. Quindi, sicuramente so che non posso tro mhmm, cioè trovarmi lì in mare aperto così con un lettino non è il massimo delle cose.
Certo. <chuckles> Okay, okay.
<clicks tongue> Ehm, poi sì però nella vita a parte che mi ha, cioè mi ha insegnato un attimo a essere, ehm non avere proprio paura dell'ignoto, no, perché non sempre non sapere è negativo. Cioè ehm, il fatto che comunque una cosa ti possa, ehm, trasmettere curiosità, cioè ehm, non è del tutto <chuckles> una cosa negati esatto.
Cert È un'opportunità anzi, è un'opportunità cert
Esatto. Quindi anche buttarmi un po' nelle cose che, ehm, non conosco bene perché non del tutto significa che siano negative. Quindi questo è un insegnamento che mi ha potuto dare, no, l'amore per il mare, praticamente.
Vero. Okay.
E poi un'altra cosa, uhm, diciamo che più che, mhmm, un insegnamento di vita è una cosa strana perché io sono ehm, non è per quanto riguarda scelte di vita di, mhmm, di la lavorativamente parlando, però io sono uhm, non mi piacciono tanto gli animali, okay, in generale. Tipo i cani, non sono amante dei cani come magari è una cosa un abbastanza comune, no, tra tra mhmm, cioè tipo se penso alle persone che io conosco parecchie persone hanno cani o sono comunque amanti dei cani. Anzi io addirittura ho un po' di fobia per i cani
Okay. Se. Okay, <chuckles> okay.
ehm, però un animale preferito mio non è un animale di terra, un animale terrestre, è un animale acquatico, cioè è l'orca assassina. Io <chuckles> eh no però, aspetta, c'è un motivo per il quale cioè a me piace veramente. Cioè nel senso
Okay, beh <laughs> già il nome hai detto tutto! <laughs> Okay, ti ascolto dimmi. Curiosità. <chuckles>
ehm, è un animale, ehm, intelligentissimo. A parte che per me è bellissimo, cioè nel senso, ehm, è proprio, esteticamente parlando, è bello proprio,, cioè non lo so è maestoso, lo vedo come un animale molto molto maestoso. E poi vabbè, ehm, devo dire che, mhmm, a parte che noi non siamo teoricamente preda, ehm, delle orche. Non siamo nel loro nella loro catena alimentare diciamo così. Preferiscono altro. Ehm, però sono intelligenti, c'hanno allora, a parte che sono molto unite tra di loro
È vero. Sì. Certo. No.
Eh, allora è una ehm, sono degli animali matriarcali in primis quindi la donna, vabbè, è il pezzo forte <chuckles> praticamente <chuckles> e poi sono molto uniti e molto intelligenti, cioè io ho visto le cacce di de delle orche assassine che fanno, ehm, verso, appunto diciamo tipo i mhmm, le foche marine e, ehm, i leoni marini ma wow, cioè wow. Cioè sono proprio intelligenti. La loro intelligenza e il loro spirito di squadra mi chapeau, cioè nel senso mi mi lascia così sbalordita ogni volta quindi, mhmm, non sono solo belle, ma sono anche molto molto molto intelligenti, e questa cosa mi mi piace tantissimo.
<laughs> Cert Eh, beh, ehm, assolutamente sì sono sono degli animali fantastici poi, chiaramente, essendo, ehm, tra i primi nella loro catena alimentare, mi, mhmm, pare for solo gli squali danno le caccia alle orche, ma soltanto alcune, mhmm, alcune specie di squali se ricordo be e quindi insomma sicuramente sono i classici predatori alfa e poi senza dubbio, appunto, avendo comunque un rapporto di parentela coi delfini sono anche, mhmm, particolarmente intelligen
Sì, uhm, quelle alla fine le orche appartengono ai delfini, alla famiglia dei delfini, praticamente.
Esatto, esattamente, che sono, mi pare, tra gli animali con il lobo il lobo frontale del cervello più sviluppato di tutti, oltre ad avere il radar più efficace che esiste nel mondo, sicuramente nel mondo della natura, ecco.
Sì, sono e poi li vedo mhmm, uhm, io personalmente, li avverto come animali empatici tra di loro, che si capiscono molto. Mi piace la loro empatia tra di loro, tra il loro gruppo. Purtroppo sono la natura quella è, c'è la regola del più forte quindi
Certo. Eh, beh, ma vale vale per tutti quella <chuckles> purtroppo vale per tutti cer
Esatto, poi sono predatori quindi, okay c'hanno la loro parte sì c'hanno la loro parte cattiva però mi piace anche la loro bontà tra cioè tra i, uhm, loro stessi esseri diciamo, no, tra le orche c'è molta empatia tra di loro.
Certo. Certamente. Guarda è stato super interessante, ehm, ti faccio i miei complimenti, ti auguro di goderti al più presto il mare e spero di sentirti presto e ti ringrazio. <giggles> Grazie, altrettanto. Ciao
Mh. Grazie mille, ti auguro una buona giornata, ciao.